Oh, man, das ist natürlich echt ein schwieriges Thema. Hm, ich würde sagen, das hat sich im Laufe meines langen oder noch nicht so langen Lebens, je nachdem, wen man fragt, ähm, auch verändert. Also, ich würde sagen, früher war ich, was mir selber verzeihen angeht, ganz, ganz schlecht. Das hat gar nicht geklappt. Also, ich habe mich schon fast selber gehasst und jetzt gelingt es mir ganz gut. <chuckles>
Mhm. <laughs> Oh, okay, interessant. Oh, oh, oh, wow, okay. Okay, du du hast dich damals selber gehasst. Geht das denn auch auf kleine Fehler oder wirklich auf große fatale Fehler nur zurück?
Also, ich würde sagen, ich habe mich so generell nicht gemocht. Und dann wenn ich dann Fehler gemacht habe oder ha vielleicht auch nur gedacht habe, ich habe Fehler gemocht äh, gemacht, dass ich dann auch sehr hart mit mir ins Gericht gegangen bin. Weil, was sind überhaupt Fehler? Ja, genau.
Mhm. Mhm. Okay, das ist natürlich 'n Teufelskreis, ne? Gerade wenn man sich selber dann wahrscheinlich vielleicht nicht so ganz akzeptiert und ja, selber mag, dann sieht man direkt alles als ultrakritisch. Natürlich, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Und w w warum war das so? Gab's da 'n speziellen Grund für oder kam das einfach so aus 'm Nichts?
Ja, eben. Mhm. Ja. Mhm. Ich so 'n bisschen aus meiner aus meinem Leben berichten. Ne, also das kam nicht aus 'm Nichts. Ich würde mal sagen, ich bin aufgewachsen mit einfach viel Selbstzweifeln, ja, so so ne, ohne ins Detail zu gehen, einfach 'ne sehr instabile Kindheit. Und das prägt ja dann einfach Kinder und dann auch Jugendliche, ne? Und nach außen war ich, glaube ich, w habe ich sehr selbstbewusst und sehr, s wie sagt man, confident, sehr selbstsicher gewirkt.
Ja. Mhm. Ja, okay. Natürlich. Ja, selbst selbst selbstsicher, ja genau. Mhm.
Genau. Nach innen sah das halt ganz anders aus. Hm, und ich hatte halt auch ganz also, so panische Angst, irgendwie was falsch zu machen, weil früher wurden wir sehr dafür fertiggemacht, wenn wir was falsch gemacht haben, auch wenn wir gar nix gemacht haben, ne? Man war immer irgendwas hat man falsch gemacht, einfach nur, weil man existiert hat, so ungefähr. Und das hat sich natürlich so weitergezogen, dass ich dann selber immer geguckt habe.
Mhm. Ja. Oh. Mhm. Okay, interessant. Also, hat sich das so 'n bisschen hat sich das so 'n bisschen rüber projiziert einfach, dass du eben immer mit dieser ständigen Kritik vielleicht in in Verbindung standest und das dann einfach ja auf dich selber dann angewendet hast?
Mhm. Genau. Oder einfach schon so vorweggenommen, ne? Also, auch um mich dann zu schützen, war es ja schon so, dass ich von vornherein schon geguckt habe: „Oh Gott, was habe ich vielleicht falsch gemacht“, um da nicht so aus heiterem Himmel auf einmal eins auf 'n Deckel zu kriegen. Und dann habe ich natürlich immer nach ganz vielen Fehlern bei mir gesucht, die vielleicht auch gar nicht da waren.
Okay, interessant. Mhm. Oh. Mhm.